Ừm, thực ra là hình như mình cũng đã từng đọc những cái trường hợp ph cũng là như vậy đấy. Ví dụ như là, ờ, ví dụ đi, kiểu là, chỉ là nhớ qua qua thôi nha, thì đấy là có một gia đình, kiểu, họ cứ dựa vào cái, ơ, số tiền từ thiện ấy, mà họ không chịu đi làm này, họ chỉ, kiểu, ở nhà xong rồi nhận tiền từ thiện thôi. Thì đấy cũng là một cái như cũng không nên vậy tí nào. Nên là mình nghĩ rằng là, à, cái việc để làm thế nào mà cho cái đấy nó không, ơ, diễn ra ấy, thì mình nghĩ rằng là cái số tiền từ thiện thì, kiểu, chỉ nên giúp đỡ họ trong cái thời gian đầu, khi mà họ, kiểu, quá là khó khăn thôi. Còn sau đó ấy thì mình sẽ, kiểu, giúp giúp đỡ bằng cái khác, ví dụ như là tìm cho họ việc làm này, hay là, kiểu, à, miễn học phí cho con họ đi học, tức là mình sẽ làm những cái nào mà nó, kiểu, thiết thực hơn đúng rồi, chứ không chỉ là, kiểu, à, đưa tiền để họ, kiểu, sẽ bị, ờ, dựa dẫm vào đó ấy.
Ừm. Ừm. Đấy, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đấy. Nó lâu dài, đúng không? Ừm, hợp lý.